Đi một mình như vậy thì có khi nào bạn cảm thấy, kiểu, cảm giác nó cô đơn hay không? Không có ai để mà chia sẻ.
Ừm. Cái đúng đúng là có cái cảm giác cô đơn tại vì khi mà giả sử giả sử mình có cái gì nó vui á, mình muốn chia sẻ thì lại lại không có ai, thì nó cảm giác nó nhiều khi nó cũng cảm thấy giống như là, à, kỵ sĩ cô độc vậy đó.
Ừm. Ừm, kỵ sĩ cô độc, ừm hứm, rất là hay ha. À, ưm, trong cái chuyến đi đó thì có khi nào bạn tình cờ chứng kiến một cái, gọi là, sự kiện hay cái lễ hội gì đó ở địa phương đó hay không?
Ừm. Ừm, có, ờ, mình cũng có cái cái, a, tham gia một cái cái lễ hội ở ở miền Tây thì có nhiều cái lễ hội họ lắm, ví dụ như là cái, a, lần đó mình đi cái là cũng ngay cái lễ hội, ơ, chỗ Gò Tháp, chỗ Đồng Tháp Mười á.
Ừm. Ừm, Đồng Tháp Mười.
Ừm, thì chỗ lễ hội Gò Tháp thì nó cũng lớn lắm, tập trung rất là nhiều người dân đến. Họ tham dự lễ hội, rồi có những cái cho quán ăn dân gian món ăn dân gian, rồi những cái, a, cái vật, ơ, dân gian, ví dụ họ mua bày bán gì đó thì mình có tham gia rồi, à, rồi mình theo cái coi những gì như là một họ múa, ơ, ờ, lân sư rồng này nọ đó. Nói chung là nó nhộn nhịp lắm, nó vui vẻ lắm.
À, có dân gian. À há, wow. À. Vậy thì không biết là cho qua cái chuyến đi đó thì bạn có, ờ, khám phá ra một cái sở thích nào mà trước đó bạn không có hay không?
Cái cái sở thích mình hông phải là mình nghĩ là lúc đầu thì mình cứ suy nghĩ là đi, ơ, đi thử lần cho biết thôi, ơ, đi chơi thôi. Nhưng mà qua cái đó thì mình thấy là, ờ, cái, a mình nên nên làm những chuyến đi nhiều như vậy nhiều hơn nữa, để mình khám phá cái cái, ơ, cái địa phương, rồi cái, ơ, phong cảnh, rồi cái thức ăn này nọ đó. Cho nên sau chuyến đi đó thì mình đã tiếp tục thực hiện những chuyến đi khác để, ơ, đến những cái địa phương khác cũng, ơ, ch vòng vòng đó như ngoài, ví dụ như, Đồng Tháp thì mình tham vanh ví dụ như, Cà Mau, Kiên Giang rồi, Bạc Liêu này nọ.
À há, à há. Ừm. Cà Mau, Kiên Giang, ừm, rất là hay ha. Và không biết là để mà, gọi là, lưu lại cái chuyến đi đó thì bạn có quay phim chụp hình hay, kiểu, viết nhật ký đồ gì hay không?